A ver, cuéntame, ¿tú qué consejo le podrías dar a una persona que está por ir a su primer concierto?
Bueno, mira, yo creo que como primer consejo, eh, y yo creo que es el más importante, eh, sería que disfrute, ¿no?, que deje cualquier tipo de miedo en casa y que disfrute el concierto 100% que, más que nada que que a pesar de ciertas adversidades que pueda llegar a tener, eh, en su concierto, ya sea con en cuestión con el artista, a la hora de entrar o cualquier cosa, ¿no?, que pues a veces, eh, suele pasar, ¿no?, este, pues que disfrute, que deje todo eso ya una vez que el artista salga a cantar y todo, que deje lo malo y que realmente disfrute, ¿no?, y obviamente, yo creo que, eh, más allá de si va solo o si va acompañado esta persona, eh, que disfrute si va solo, pues que que que no que no le afecte, ¿no?, porque bueno, yo yo he conocido personas que lo no van a ciertos conciertos porque: "Ah, es que no tengo con quién ir", y es como de que: "A ver, pero es tu artista favorito", o sea, no necesitas tapo tampoco una compañía, ¿no?, y hasta en el mis
Ujú. Sí. Mm, claro. Mm, claro. <chuckles> Sí. Sí, sí, sí. Sí. <chuckles> Sí. Claro, osea, no es como que no vaya a haber nadie, ¿no? Va a haber miles de personas ahí que también lo disfrutan.
Ándale. Claro, y luego pues ahí mismo también puedes conocer gente, y bueno, pasártela muy bien, ¿no?, entonces yo creo que ese sería el el primero, que a pesar de todo lo malo que pueda llegar a pasar, que disfrute.
Claro. Sí, totalmente. Y ya, por ejemplo, ya, eh, dejando de lado lo bueno, por ejemplo, ¿qué precauciones crees que podría tomar, ya en general así ya, ahora sí, <chuckles> por si llegase a ocurrir algo malo?
Uy, bueno, eh, a ver, ¿no?, este, pues nunca es como que alguien espere eso, pero siempre, como lo mencionas, hay que andar precavido por cualquier cosa, ¿no?, entonces yo creo que, pues para este tipo de cosas, yo creo que tienen que ir mentalizados en que para empezar muchas veces las entradas a los conciertos son muy pesadas, son tardadas, aunque tú llegues tal vez a las, eh, no sé, a las 7 que llegues, puedes que puede que vengas ingresando hasta las 8, 8 y media porque es es muy tardado a veces el proceso para entrar, hay mucha más gente que también llegó a la misma hora que tú, entonces bueno, ¿no?, eso puede
Sí, claro. Ujú. Sí. Y sobre todo, ¿no?, si es, ah, de pie, ¿no?, ya si está numerado es otra cosa.
Uh, sí. Ah, sí, enumerados, pues cambia la cosa, eh, sí, como lo ves, precisamente ¿no? Pero si es de pie, oh, que se prepare porque sí le va a sufrir un buen ratito y fíjate que de hecho, yo hace poquito fui a a un concierto y algo que no tomé en cuenta y que sí me dijeron fue, el hecho de que pues fue en mi misma ciudad, ¿no? Entonces, eh, fui con mi pareja y de hecho, mi pareja me dijo así como que: "Oye, pues ¿por qué no nos vamos en Uber?". Y me dijo: "Porque va a haber mucho tráfico y todo", ¿no? Y yo le dije: "No, no, no, este pues, eh, pues vamos en el carro, o sea". Llegamos Sí, sí, dije: "Pues vamos y lo ponemos ahí y ya", ¿no?, en el estacionamiento". Pues la verdad, yo creo que fue el primer error que cometí porque había un trafical y el estacionamiento estaba a reventar Sí, llenísimo, llenísimo estaba y el hecho no es de que estuviera tan o sea, no es como que tanto eso, si no que el problema es que pues tenía que buscar otro lugar y obviamente me iba a tomar más tiempo el buscar el lugar y obviamente a lo que caminábamos del lugar que estaba más lejos, entonces la verdad, yo creo que si no necesitas realmente llevarte el carro o algo así, yo creo que sería un buen consejo que le daría a alguien. Sí están en tus posibilidades ver irte en Uber o en alguna aplicación así en taxi, lo que sea, ah, totalmente, porque aparte también, luego, ¿no?, eh, por ejemplo, si eres de los que te gusta tomar o algo así, pues tomas de más en el concierto que se te pase porque andabas ambientado, ajá, pues obviamente no puedes manejar así. Entonces yo creo que sí, ese es es un buen consejo.
Ujú. <chuckles> Oh, qué bien. Ujú. <chuckles> Tú de: "Es aquí cerquita". <chuckles> No. Llenísimo. <chuckles> Claro. Sí. <chuckles> Ah, sí, ¿cómo vas a manejar, no? Claro. Sí, no, y también pues ya por cualquier caso, si también piensas tomar, eh, pues un Uber sí, mejor, ¿no?, porque luego los taxis ya ves que están caros. Se aprovechan un poco de de la zona tal, ¿no? Entonces mejor también una aplicación antes que un taxi porque ya ves que luego sí le exageran con los precios.
Sí. Claro. Sí, sí, no, eso totalmente. Y ya si de verdad tienes mucha suerte, pues algún conocido ¿no? decir: "Oye", eh, o algún familiar, no sé, de qué: "Oye, voy a ir al concierto, ¿crees que me puedas recoger y y ya, ahí te doy para la gasolina", ¿no?, o algo, no sé. Porque pues también a veces en en aplicaciones también puede haber un riesgo, ¿no?, pero pues es a veces es lo que más a la mano tenemos.
Ujú. Sí. Claro. Sí, totalmente, ¿no? Oye, y por ejemplo, ya estando en el lugar también, ¿qué es lo que tú, eh, darías como precaución, o sea, ya estando dentro del lugar.
Bueno, eh, fíjate que yo creo que sería obviamente Bueno, yo creo que un buen consejo sería revisar lo que puedes y no puedes ingresar al al lugar, ¿no? Porque a mí me pasó, por ejemplo, a otro pasado que fui, eh, también fui con con con mi pareja.
Ujú. Ah, sí. Ajá.
Y la verdad es de que ni ella ni yo sabíamos, ¿no?, ella pues fue bien campante, no con su bolsita y todo y resulta que No, no, no, a al menos en mi ciudad, resulta que y sí, ya después investigué y si es verdad, ya ya ya tiene un un ratito que ya habían implementado eso, pero la verdad no sabía, es que en mi ciudad no puedes ingresar con una bolsa que no sea transparente. O sea, si tú llevas tu bolsa normal de o tu mochila, lo que sea, no puedes ingresar con esa, porque, pues, por seguridad, ¿no?, más que nada. Entonces la verdad es de que afuera del concierto, bueno, afuera del lugar, este hay muchos vendedores de bolsas transparentes, ¿no?, porque ya saben que muchas personas van a ir con con bolsa normal y pues les va a tocar comprar este una. Entonces yo creo que sería una buena idea al menos revisar si en tu ciudad o si es una ciudad, pues nueva o desconocida a la que vas, este revisar en esos lugares donde qué es lo que puedes y no puedes ingresar, ¿no? Porque luego también recuerdo que mi novia llevaba como un perfumito de que e es chiquitito, ¿eh?, chiquitito, pero era de de vidrio y no lo podía ingresar y era como que: "Oye, pero pues está muy chiquito y todo", pero pues bueno, ¿no?, al fin y al cabo, pues
<chuckles> Y no, ni ni eso. <chuckles> No. Ah, okey. Sí, claro. Ujú. Sí. Sí, mejor. Sí. Uy. Y, ¿qué hicieron en esa ocasión? O sea, ¿dejaron las cosas afuera? O y o, ¿era cuando llevaban carro?
Eh, lle llevábamos carro, pero estaba lejos, porque pues, nos tocó dejarlo lejos. Entonces, no, ah, no nos íbamos a regresar. Eh, pues compramos una bolsa, de las transparentes, y ahí echó todo. Pero resulta, que aunque eches todo ahí, no puedes ingresar de todos modos, con tu bolsa normal. La tienes que dejar afu o sea, no puedes ingresarla. Y
Ujú. Ah, qué bien. ¿Aunque si tú metieras la bolsa, dentro de la bolsa?
Ándale, ándale. Sí, no no, no se puede. No, pues la verdad no no sé, desconozco. No, no se puede. Entonces, ahí también, quienes están afuera, que te cuidan las bolsas. O sea, como ya saben, que que va a ir gente que no pues que no sabe, ¿no? Este, ellos te dicen: "No, pues yo te cuido tu bolsa. Y al final, nada más me mandas un WhatsApp. Me marcas, y te la doy". Entonces, pues a ella, a esa persona le tuvimos que dejar la bolsa, y pues, el el el perfumito, ese chiquito, también se lo dejamos ahí, a ella.
Mm, sí. <chuckles> Ah, qué bien. Ay, no. Si, no, qué problema, la verdad, ¿no? Luego, eh, lo también lo avisan, ¿no?, el mero día, y tal vez, la persona, pues, no se preparó, ¿no? Entonces, pues, ahí también. O sea, puede ser pa parte culpa de ambas, ¿no? Eh, de la persona, de tal vez, no checar un poco, pues, qué está permitido llevar, y qué no. Y también del lugar, ¿no?, que no avisa desde un principio, muchas veces.
Sí. También. Sí. Claro, yo yo creo que una buena idea sería, mm, eh, al momento de que se compran los boletos, ¿no? Que te arroje un anuncio ahí de lo que puedes y no puedes y todo, pero pues bueno, eh, también es es parte de del gancho, ¿no? Para pues, eh, pues, para ¿Sabes?
Sí. <chuckles> Sí, porque si no, no Bueno, eso es el negocio, no también de esos ambulantes tal que, pues, venden las bolsas tal de esa gente que cuida porque luego también ¿no?, en los establecimientos, bueno, en los auditorios y tal, pues tienen paquetería, no ahí mismo también para que dejes tu bolsa.
Claro, sí. Ándale, también. Sí.
Sí. Entonces pues sí, ya ya es algo, eh, pues, que tener a consideración, ¿no? Oye, y por ejemplo, em, ya en el lugar, tal vez no sé, em, cómo se podría manejar también en cuanto la gente, si hay muchos empujones, tal porque bueno, si e es de pie, pues tienes que estar también mentalizado, ¿no?, que vas a estar como sardina. <chuckles>
Claro. Ujú. Ándale, sí, va a a estar todo apretado ahí. Y sí, yo creo que también es algo como dices: "Tienes que ir mentalizado". Pues, yo creo que obviamente vas mentalizado que vas a sufrirle un rato, ¿no? Al menos ya cuando salga tu artista y todo, pues, a lo mejor puede que se te pase un poco, no todo eso, todo ese malestar, toda esa incomodidad. Pero este mientras sí le vas a tener que sufrir, porque pues, es demasiada gente a veces la que va, digo a a menos que te guste un grupito, ¿no?, de de tu vecino, que apenas va a tocar su primera tocada, pues pues a lo mejor no, no, pues no, ¿verdad? Pero si sabes que va a ser un concierto grande como has te tu hasta los festivales, no donde donde hay demasiados artistas. Pues, este, pues sí, ¿no?, es es es recomendable ir mentalizado que vas a sufrirle. Y ta también, ¿sabes que?, ahorita ahorita que lo pienso, ah, recordando el último que fui. Yo recomendaría que si, por ejemplo, en tu ciudad es una ciudad en la que suele hacer demasiado frío en las noches, e eh, yo creo que llevar una buena chamarra, un buen suéter. Yo creo que yo creo que vale la pena más estarlo cargando durante el día y de verdad darle un uso en la noche a que andar sufriendo a veces en la noche, precisamente por por no llevar un suéter, o una chamarra o algo.
<chuckles> Sí. Ujú. Claro. Uy, sí. Ujú. Ah, es cierto, sí. Claro, y también, ¿no?, también, por ejemplo, si llueve también Si ves, ¿no?, que es época de lluvias, llevar un impermeable o algo, ¿no?, porque luego también afuera de los lugares este, pues, también le saben, ¿no?, entonces van a estar vendiéndolo bien caro.
Ándale, sí. Ujú. Sí, sí, ya también ellos se van preparando, ¿no? Y hay veces como, eh, o sea, como mencionas, ¿no? Si ya sabes que puede haber posibilidad de que llueva, pues mejor llévatelo porque eso de que: "Ah, no, no creo. No creo que llueva, ah, no, no". Pues al rato que sí pase, uy, te va a tocar mojarte, te va a tocar pasar frío. Claro, sí.
Sí. <chuckles> Sí. Vas a sufrir más, ujú. Y, por ejemplo, de ropa, eh, bueno, mencionabas, ¿no?, la, eh, pues, el suéter tal, una chamarra por cualquier cosa del frío. Pero, por ejemplo, en general, para estar cómodo, ¿tú qué crees que sería mejor llevar, eh, en cuanto a vestimenta?
Pues mira, yo creo que la vestimenta, pues, ya ahora sí que depende de cada quien, ¿no?, obviamente, pero, si ya me preguntas, eh, lo que yo pienso, pues, yo diría que irse lo más cómodo que se pueda, ¿no? Y y en comodidad hablo de, ah, es si se puede dejar al lado la vanidad, yo creo que es mucho mejor, ¿no? Porque justo, ah, una vez me pasó, de hecho con con mi novia que ella se fue bien arreglada y se fue se puso Ándale, se fue como tipo como botitas o tacones o algo así, se llevó su falda y y un suetercito, ¿no?, delgadito, porque le hacía buen juego con su outfit. Y ahí la ves en la noche muriéndose de frío, y es lo que yo le dije: "No, pues yo yo me fui con un pantalón y y yo me lleve una playera de manga larga abajo, arriba un suéter y arriba una chamarra". Y ella me dijo: "Ay, qué qué ridículo, qué no" Dije: "Vas a ver", dije: "Yo no voy a pasar frío". Y sí, precisamente terminé pasando frío porque le tuve que dar mi mi chamarra, ¿no? Entonces, pero pero sí, ¿no? Yo creo que tanto para hombres como mujeres hay que un poquito, a lo mejor, eh, a lo mejor a mí me hubiera gustado llevarme una una playera, eh, manga corta que se me viera un poquito mejor, ¿no? Pero, pues dije: "No, le voy a sufrir", entonces, dije: "No, yo prefiero mejor estar calientito disfrutando del evento, a estar pasando ahí congelado, ahí todo como pingüino".
Sí. <chuckles> Sí. De tacones. Mm, sí. Ujú. <chuckles> No. <chuckles> Ay, no. Sí. <chuckles> Sí. Sí, claro, ¿no?, porque luego, eh, por ejemplo, obvio que en alguna algunas ocasiones, sobre todo cuando es de pie, hace más calor, pero el problema es ya la salida, ¿no? Entonces, porque suelen terminar bien tarde.
Sí. Sí, sí. Claro, si ya terminas tarde, y bueno, pues ya, a la hora que que se termina ya está haciendo aparte también frío, ¿no? Entonces, yo creo que un buen suéter o algo así, yo creo que eso sí se es indispensable, sí.
Sí. Oye, y por ejemplo, cuando te ha tocado ir de pie, no sé, eh, si vas acompañado también, eh, ¿no te ha pasado que te separas de la otra persona?
Oh, sí, sí, sí, sí me ha sí me ha pasado, y
<chuckles> ¿Y qué haces ahí, en ese caso?
fíjate que es curioso, porque, justo, la vez que me pasó, este, el lugar donde donde era no había señal, o sea, ah, o sea, no no, realmente no agarraba la señal, desde antes de entrar no salían los mensajes, este, las llamadas como que sí salían, pero se escuchaban todas cortadas. No sé si era porque había mucha gente o ese lugar en sí.
Mm, sí. Sí, cre creo que es por la aglomeración, porque a mí también me ha pasado que a cualquier concierto que he ido también se me van los datos. O sea, no, jala.
Sí, sí, sí, sí, yo creo que entonces, sí es eso como lo que dices. Y pues, entonces, por más que le quise llamar, por más que le intenté mandar mensajes, pues no. Lo que nos funcionó, pues, fue que yo seguí caminando, eh, porque yo me quedé atrás, yo fuí el que se quedó atrás. Entonces, seguí caminando, y pues, ya más adelante ahí estaban parados esperándome, ¿no? Pero, yo creo que un buen, pues ahora sí que, un buen consejo sería a ir hasta ir agarraditos de la mano, ¿no? Si de verdad ves que hay mucha gente, y pues, aunque sean amigos, o a tu amigo, lo que sea que te dé pena agarrar la mano, yo creo que es mejor a perderte y y al rato no poder ni comunicarte con esta persona, ¿no? Porque bueno, hay hay veces donde sí es un poco más controlado el acceso que, pues, a uno por uno o cosas así. Pero cuando es así de aglomeración de gente, pues, agarraditos a la mano, o o hasta uno de estos de estas mochilitas de chango que le ponen con un hilo ahí, es, o sea, lo que sea para no perderte, yo creo.
Mm. Ah. <chuckles> Ajá, sí. Sí. <chuckles> Ah, sí. Sí. Claro, ¿no? Sí, pero sí son muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero, justo, lo que dijiste al principio. Estas son consideraciones en general, pero, pues, lo más importante de toda la hora d de ir un a un concierto es disfrutarlo, ¿no? Pasarlo bien, y ya lo demás, pues, que se quede por ahí.
Sí, dis Sí, sí, sí, porque imagínate, ¿no?, qué qué mal rollo andar recordando el concierto por x o y problema, que por lo que realmente importa que es el artista, ¿no?
Ujú. Claro, siempre es lo más importante. Pero, pues, bueno, te agradezco muchísimo por, pues, los consejos y sobre todo, eh, las reflexiones que <chuckles> que contaste también tus experiencias, eh, fue fue muy agradable contigo. Te agradezco mucho.
No, muchas gracias a ti por por escucharme y por todos estos, ¿no? Que escuchar mis ideas, ¿no? Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.